Ciao! Come stai?
Bene, grazie, tu?
Io sto bene, ti ringrazio. Sai, stavo un po' ragionando su un concetto, no? Ehm, ti ho chiamata per questo, perché volevo discuterne con te, ehm, stavo pensando a, mhmm, prima di ricever la diagnosi, ehm, la mia diagnosi ufficiale, ehm, ho passato tanto tempo a nascondere le mie emozioni, no?
Allora Mh-mh. Sì, volentieri. Mh-mh. Sì. Mh, capisco.
E in particolare ho nascosto sempre molto la mia tristezza profonda che mi attanagliava, all'epoca. E quindi stavo un po' pensando, secondo te, perché molte persone nascondono la tristezza?
Mh. Mi dispiace tanto. Ma io guarda, la prima cosa che mi viene da pensare è che lo fanno per non dare un peso agli altri, a quelli che li circondano. Immagino che tu sarà stata 1 delle cose, sicuramente, per cui tu hai nascosto i tuoi sentimenti, magari non volevi certo, in questi casi bisogna avere più mhmm, cioè bi bi mhmm, mi vie mi viene da dire: bisogna concentrarsi su se stessa, nel senso, se se sei tu in quel momento una persona e deve venire aiutata, a bisogna, anzi, chiedere aiuto, far presente agli alt però dico una persona comunque emotiva, empatica, la prima cosa che fa è nascondere l proprio disagio, purtroppo è così.
Mh-mh Sì. Sì, sono d'accordo. Sì. Mh-mh. Sì. Sì. Eh, sì, esatto, purtroppo è proprio così. Infatti io poi sono stata diagnosticata con il disturbo borderline di personalità, che è per in assoluto uno dei disturbi in cui le persone provano più empatia di solito e io sono una persona molto empatica e avevo paura di portare un peso, anche perché in realtà io avevo fatto degli studi già umanistici durante il liceo, ehm, sapevo già un po' che cosa avessi, perché l'avevo studiato e rientravo ne nei dettagli della della malattia, ehm, e quindi non sob sapevo perfettamente che fino ai alla prima età adulta, quindi 20 anni circa, non me l'avrebbero diagnosticata e quindi non sapevo neanche come chiedere aiuto, ehm, perché nel nel momento in cui lo stavo vivendo e non volevo far preoccupare i miei genitori, perché da una parte speravo che fossero soltanto delle cose adolescenziali, no, un po'
Mh-mh. Mh. Capisc Mh-mh. Okay. Paramet Mh. Mh-mh. Ah, okay. Mh-mh. Mh-mh. Sì, capisco.
ci speravo.
Capisco, capisco. Mi spiace intanto che tu abbia dovuto vivere questo problema, ehm, giustamente, mhmm, dico non solo t hai il problema, ma chiaramente poi sei una persona empatica, si deve pure preoccupare degli altri. Sicuramente i tuoi genitori non avrebbero voluto, però capisco anche perché io sono anche un po' come te, ehm, che uno pensa magari prima agli altri e poi a se stessa, eh, è tipico. <tsk> È tipico.
Grazie. Mh-mh. Sì. Mh-mh. Sì. Infatti adesso ho ho imparato a mettere me stessa per prima, perché poi sono andata ovviamente in terapia e, mhmm, questo mi ha vert veramente cambiato la vita, perché adesso se sto male, uhm, o cerco di gestirlo da sola perché ho gli strumenti, ehm, oppure se non ho gli strumenti, chiedo aiuto, ehm, non non mi faccio problemi a chiedere aiuto assolutamente, adesso. Però mi piacerebbe che anche gli altri chiedessero aiuto, cioè che avessero un po' l'esperienza che ho, non dico proprio che ho avuto io, però, ehm, un qualcosa che cambi la loro prospettiva, perché penso che a livello di società potremmo aiutarci tutti insieme.
Sì. Mh-mh. Mh-mh. Fai benissimo. Mh-mh. Mh-mh. Eh magari l'idea dovrebbe essere quella, una società più solidale, anche più più educata all'empatia, perché veramente ce n'è poca in giro, ehm, non non si ha non si ha pazienza, riguardo proprio pazienza, userei il termine pazienza nei confronti delle debolezze degli altri. Cioè, ehm, dobbiamo essere sempre allegri, sempre in forma quasi sembra che sia un tabù Brava, sì, infatti. E invece poi, ognuno di noi combatte con i suoi demoni, ha le sue ferite, però sembra che non ci sia spazio per queste cose..
Mh-mh. Esatto. Esatto. Esattamente. Mh-mh. Mh-mh. Sempre produttivi. Sì, è verissimo. Mh-mh. No, infatti un po' dipende dalla società e dalla cultura che abbiamo secondo me, questo dover nascondere le proprie fra virgolette "debolezze." Io quando mi sentivo così, mi sentivo vulnerabile, no, avevo paura di mostrare questa vulnerabilità, tant'è che per gli altri ero sempre quella forte perché non avevo mai problemi, mentre invece ero piena di problemi. Ehm, e quindi me per fortuna sono riuscita a abbandonare questa parte di me stessa ehm, ehm, a dire: "Okay, io non sono invincibile. Se ho bisogno di aiuto, devo chiederlo."
Mh-mh. Certo. Eh, tipico. Tipico. Mh-mh. Certo, ehm, questo è, mhmm, diciamo il beneficio della terapia la è importantissimo, cioè, ehm, spesso si sottovalutano queste cose, ma la la salute psicologica è importante tanto quanto, se non di più, quella fisica, perché se non
Mh-mh. Sì. Sì. Assolutamente.
se c'hai una guerra dentro, se non stai bene dentro, non mhmm, non non puoi aiutare né te né gli altri, quindi s
Mh-mh. Esatto. Infatti io d diciamo che sono sempre convinta che la terapia potrebbe servire a persone, anche che non hanno dei disturbi, perché potrebbe servire molto per curare la propria salute mentale e magari anche eliminare degli aspetti disfunzionali, che la persona non si rende conto che siano disfunzionali, di per sé. E quindi la la consiglierei veramente a chiunque. Però sembra quasi che si abbia paura di affrontare un percorso del genere, perché lo capisco. Anche io avevo paura all'inizio, perché comunque è difficile. Mhmm, non è una cosa facile, però funziona, e migliora tantissimo la vita. Ne sono sicura. Cioè, io adesso non sono più così triste e vedo la vita a colori, diciamo.
Ma certamente. Mh-mh. Della propria personalità. Hai assolutamente ragione. Mh. Mh. Mh, mh, mh, mh. Sì. In maniera diversa. Bene, sono contenta intanto che ti sia stata così utile, che che non c'erano dubbi al riguardo niente, figurati. E poi che comunque sei riuscita a trovare un equilibrio, mhmm, <clicks tongue> io penso che guarda, tante volte, tante cose non vengono diagnosticate, però ci sono e quindi come dici tu, la terapia farebbe bene a tutti. Purtroppo soprattutto, mhmm, vedo che, mhmm, per quello che riguarda soprattutto gli uomini, c'è troppa reticenza <clicks tongue> a dire
Grazie. Mh-mh. Sì. Sì, esatto. Mh-mh. Sì, assolutamente.
A mostrare i propri sentimenti, a mostrare anche il disagio, la tristezza, cioè veramente, ripeto, sembra che siano quasi cose bandite o spesso si, mhmm, diciamo che si si tende a mhmm, ad allontanare quando qualcuno cerca di farsi capire che ha bisogno di aiuto, gli si spesso gli si dice: "Vabbè, ma sv svagati, fai qualcosa, non ci pensare, prova a svaga", cioè in maniera anche molto superficiale, poi però
Mh-mh. Sì. Mh-mh. Sì, esatto. esatto. Come se ignorare il problema fosse il modo per farlo andare via, mentre invece non è così. Bisogna trattarlo, bisogna accettarlo e bisogna lavorarci sopra. Ed è questo, uhm, una cosa che ho imparato anch'io in terapia. Proprio perché prima avevo un po', mhmm, inculcato ciò che ci ha messo in testa la la società, no. Io prima pre esempio, ero vista come quella che se aveva un minimo problema, ero drammatica. Mentre invece per me era una cosa molto grande, perché noi borderline sentiamo le emozioni 3 volte più di una persona normale, ci attiviamo fisiologicamente e di conseguenza, in realtà, eh-eh, la sentivo veramente tanto.
Mh-mh. Sì. Mh. Sì. Certo, perché poi comunque, uhm, il processo di somatizzazione può essere veramente intenso e avvenire a diversi livelli, per cui non è che dice io sto male solo psicologica non è mai un solo psicologicamente il il dolore coinvolge tutto, ehm, co coinvolge all'interno e all'esterno. Certo, certo. <clicks tongue>
Sì. Esatto. No. Esatto. Si somatizza. Si somatizza proprio, come lo stress, come altre dinamiche mentali. Di solito tutto si somatizza.
Uhm. <lip trill> Sì, sì, sì, assolutamente. Io, uhm, personalmente sul mio corpo i i i danni no niente, figurati, i d i danni che mi ha procurato lo stress, ma proprio danni fisici, ehm, non solo auto-inflitti, ma proprio era il mio corpo che reagiva alla sofferenza, ehm, son sta so' stati diversi ne nel corso degli anni, a partire da herpes feroci, labiali, ehm, problemi dermatologici; quindi dico, uhm, sono cavolate pensare che
<coughs> Mh-mh, scusa. Origina, sì. Sì. Mh-mh. Sì. Sì, ti ti capisco perché anche io lo stress lo somatizzo molto con dei problemi dermatologici, tipo spesso mi vengono delle eruzioni cutanee. Ce ne sono diversi e a volte mi nascono brufoli in posti beh, tipo le gambe, che di solito non sono classici, diciamo e quindi si somatizza sempre molto tutto. Anche lo stress e anche appunto lo stress che magari deriva da un malessere mentale. Ehm, quindi ma, mhmm, secondo te cosa pensi che potrebbe aiutare le persone a sentirsi più libere di mostrare quando sono tristi?
Mh. Mh-mh. Sì. Mh-mh. Mh-mh. Certo, assolutamente. Chi chiaro, chiaro. Chiaro. <smacks lips> Ma secondo me sdoganare questa faccenda che bisogna essere sempre allegri, sorridenti, buoni per la copertina di una foto Facebook; cioè la vita è ben altro. Ci sono gli alti e i bassi, ehm, ci sono le difficoltà, le lotte quotidiane; quindi, dovremmo essere sicuramente più più liberi di mostrare le nostre emozioni, cosa che poi dipende anche dalla cultura, dalla famiglia. Uhm, famiglia da me non è che c'era tutta questa cultura e abitudine a mostrare le proprie emozioni. Magari noi
Mh-mh. Sì. Mh-mh. Erto. Mh-mh. Certo. Sì, ma anche nella mia.
<smacks lips> Eh vedi. P le generazioni più avan av no, avanzate, scusami, passami il termine, le ultime generazioni, eh, magari, uhm, f facciamo più i conti con questa cosa e stiamo cominciando a dire: "Guardate che è più importante mostrare le proprie emozioni, mostrare la tristezza, parlare." E secondo me è un lavoro che dovrebbe cominciare già dalle scuole; cioè, uhm, ci vorrebbero
<chuckles> Sì. Sì. Esatto. Sì, son d'accordo. Ci vorrebbe proprio della sensibilizzazione a livello anche scolastico, e secondo me, ti dirò di più, dovrebbero anche essere impartite delle nozioni psicologiche, perché le nozioni psicologiche di base ti fanno anche un po' sviluppare dell'empatia, e quindi anche quelle potrebbero essere molto, molto utili.
Meh. Sì. Sì, sarebbe una cosa intelligente da fare se i governi perché, purtroppo, è anche, ehm, è soprattutto una scelta politica, quella di impostare queste cose eh, a livello di programma nelle scuole. Se i governi avessero a cuore la salute mentale dei propri cittadini, o u istituirebbero, comunque, delle ore, ehm, per l'educazione emotiva, per l'educazione anche psicologica. Perché, guarda, cioè, secondo me, è proprio un'emerge siamo in emergenza. Queste cose andrebbero affrontate.
Mh-mh. M sì. Eh, sì. Erto. Sì. Esatto. Sì. Sì, anche perché, per fortuna, ehm, un po' le nostre generazioni sono un po' più sensibili a questo e credo che sensibilizziamo di più. Però, finché non ci sarà un cambio generazionale, rimarremo bloccati, comunque, in questa situazione, bene o male, e, di conseguenza, andrebbe cambiato già qualcosa. Io, personalmente, cerco di parlarne il più possibile, di fare sensibilizzazione, tant'è che sto scrivendo anche un libro a riguardo, e, mhmm, per spronare le persone a chiedere aiuto, per vedere un po' la luce in fondo al tunnel delle malattie mentali. E credo che questo forse possa avere un piccolo impatto, magari, in qualcuno che riceve la diagnosi e si sente perso e sente la testimonianza di una persona che invece ce l'ha fatta, facendosi i il mazzo, però, fa facendocela, insomma.
Sì. Sì. Mh-mh. Mh-mh. Sì. Mh-mh. Mh-mh. Eh, vabbè. <chuckles> Certo, certo. Prima di tutto, ci vuole l'impegno persona però, sì, tu stai facendo stai facendo sicuramente la tua parte ed è importantissimo, soprattutto, mhmm, ecco, da parte di una persona che queste cose le ha vissute sulla sua pelle, quindi, la sua testimonianza vale molto di più. Poi, mhmm Niente, figura ma, grazie a te, insomma per il tuo impegno, per, insomma, non non avere recluso la tua esperienza nel tuo ambito personale. Anzi, cercare di aiutare gli altri, è bellissima questa cos
Mh-mh. Certo. Ti Esatto. Grazie. <chuckles> Sì, ci provo sempre.
Mh-mh. Eh-eh, diciamo che esseri essere degli esseri umani, dovrebbe significare questo, avere a a cuore anche gli altri oltre che se stessi, però purtroppo secondo me stiamo perdendo un po' la dimensione, di quello che significa essere umani, cioè questo è, un pensiero generale.
Mh-mh. Sì. Esatto. Stiamo più che altro, diventando è verissimo, perché stiamo diventando, più che altro una società estremamente individualista, in tutto e per tutto. E questo è anche colpa dei governi, nel senso che ci rendono così. Cioè la società ci rende così, e, mhmm, questo andrebbe sdoganato, ma, ehm, finché non ci sarà un cambio generazionale, ripeto, secondo me, mhmm, è d molto, molto difficile.
Sì. Mh-mh. Sì. E speriamo appunto, che questo cambio generazionale sia sufficiente, perché spesso
Eh, sì.
spesso neanche lo è, comunque queste sono le conseguenze, secondo me estreme del capitalismo, che poi tradotto che cos'è? Estremo individualismo, ognuno deve far per sé, ehm
Sì. Esatto, essere sempre produttivo.
Sì, alla fine nessuno ce la fa da solo. Dovremmo, entrare in questa ottica di pensiero cioè siamo forti, quando siamo in gruppo, in comunità, quando ci teniamo l'uno mhmm, l'uno con l'altro la mano, se non c'è questo, l'individuo crolla, mhmm, c'è poco da fare.
Mh-mh. Verissimo. Mh-mh. Esatto. Esatto, son d'accordissimo.
Eh. Le persone più sensibili vengono lasciate indietro prima, ma tutti ne risentono.
Mh-mh. Sì, è verissimo, sono proprio d'accordo.
Quindi ci vorrebbe tanta umanità e soprattutto l'ascolto attivo, cioè la pazienza di ascoltarli gli altri, di mettersi in ascolto perché spesso, determinati disagi, se uno ascolta realmente l'altra persona, i i segnali in qualche modo vengono fuori, ci sono. Solo che, non siamo abituati ad ascoltare, mhmm, purtroppo è così, abbiamo fretta.
Mh-mh. Mh-mh. Eh, sì. Eh, no, è v è verissimo, abbiamo fretta di fare tutto. Beh, sono contenta di aver avuto questa conversazione con te.
Mh-mh. Anch'io, grazie mille, e in bocca al lupo per tutto.
Grazie mille. Grazie, altrettanto, ciao.
Grazie. Buona giornata.